Kalau aku, sih, eee, orangnya nggak enggak, ibaratnya nggak dendaman, ye. Karena aku, kan, ngerti, kan, dia, kan, pasangan, ya. Maksudnya yang sudah kita pilih gitu, ya. Jadi kalau bisa, ya, dijaga hubungannya. Marah, ya, anggap aja ya anggap aja, ya, ude marah selesai gitu. Karena aku nggak pernah marah lebih dari 2 jam, sih, Bu.
Oke. Iya. Oh, oke. Eee, itu apa namanya pasangannya juga, eee, memahami, ya, kalau misalnya sampai marah-marah, sampai teriak-teriak gitu, ya, udah selesai gitu, kalau, eee, kam sama seperti kayak Kakak 2 jam selesai, ya, selesai gitu aja?
Tapi biasanya nggak, kalau dia marah bisa seharian, beda ama aku, kalau aku marah 2 jam karena aku diajarin ama mamaku, kan, kalau marah, kan, kebetulan dia muslim, kan, tapi aku kristen, kan. Nah, terus dia bilang, "Dek, kalau marah itu nggak lebih." kalau dia, sih, aturan dia ng nggak lebih dari 1 jam. Cuman, kan, karena 1 jam itu, kan, masih nurunin emosi, kan, karena, kan, masih panas, kan, otaknya sama mulutnya capek, kan, berkoar-koar, kan. Nah, itu biasanya 2 jam aku sejamnya itu buat kayak tadi makan, atau misalnya minum air atau makan apalah yang bisa menenangkan pikiran, kan. Nah, habis itu baru aku yang ngerayu dah dienye, "Udahlah, yuk, kita jangan marah, yuk. Nanti kite nggak kerja, nih, kalau kitanya marahan gini." Ya, tapi kadang-kadang kalau masih ngambek, ya, aku diemin aja, sih, karena males heeh, karena males ngelanjutin. Dia tetep me nggak, dia kalau ngambek nggak main game, dia pasti tidur di kamar.
Oh. <chuckles> Oke. Iya. Betul. Iya. Heeh. <chuckles> Kalau ngambek tetep <chuckles> ngambek tetep main game? Oh, gitu.
Jadi pilihannya dia tutup pintu kamar, dia tidur. Ya, udahlah kalau dia tidur tuh masih digangguin, kan, nggak mungkin ye.
<chuckles> Iya, betul. Ya, k eee, kayak ini, ya. Jadi kesannya kayak anak kecil, lucu banget. <chuckles> Oke. Ya, apa namanya, apa, sih, pelajaran yang Kakak dapat, ya, dari apa hubungan yang, eee, seperti ini karena, kan, eee, ini, kan, harus, ya, apa, ya, pintu maafnya, kan, harus besar sekali, ya, kan, karena, eee, apa melihat, eee, sep apa, ya, perbuatanlah misalnya yang selalu diulang-ulang gitu, kan, seperti apa, tuh?
<chuckles>